ใช่ครับผม ด้วยก็คือ มัน มันฟังแล้วมันรู้สึกแบบ โอ้โฮ ใจฟูอะ มีพลังมาก คือ คือประสบการณ์ของผมเนาะ ผมเริ่มทำงานในด้านเนี้ยแรก ๆ อะ มัน มันก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเหมือนกัน เพราะว่า เรา เราไม่มีใครเข้าใจเลยว่า เราอะกำลังจะสร้างอะไรอยู่ แต่จนมีวันหนึ่งครับ มีพี่ในทีมอะ พูดสั้น ๆ ว่า เห็นนะว่าแบบที่ผ่านมาอะ เราตั้งใจมากให้ทำสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่อะต่อไปนะ แค่นั้น มัน มันแบบสิ่งที่เราได้รับอะ โอ้โฮ พูดแล้วขนลุกเลย ตอนเนี้ยครับ คือมันเป็น <tsk>
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วตอน ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างคะ? พอมีพี่คนหนึ่งเหมือนมาพูดให้แบบว่า เหมือน เหมือนคุณเนี่ยอยู่ในสายตาของเขาอะค่ะ
อืม โอ้ โอ้โฮ ใช่ครับ อืม ๆ ๆ ก็รู้สึกว่า เรา เราเป็นส่วนหนึ่ง ในแบบ เออ เรา เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอะ มันเลยการรู้สึกที่แบบ โมเมนต์ คือตอนนั้น คือจำได้ว่า โอ้โฮ เรา เรากินข้าวอร่อยทุก มื้อ เลยครับ เรากลับไป เราแบบยิ้ม
อ๋อ เหมือน เหมือนทำให้วันนั้น เหมือนเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตวันหนึ่งเลยไหมคะ?
<chuckles> ใช่ เอ่อ ใช่ครับ คือมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะอยู่ตรงนั้นต่อ เราอยากจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อ เราอยากเป็นส่วนหนึ่ง ของ ของที่ทำงานตรงนี้ ของทีมทีมนี้อะ มันเลยกลายเป็นเหตุผลว่า ทุกวันเนี้ยผมก็มักจะชมคนรอบตัวในสิ่งที่ ที่ ที่เขาเป็นนะ ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำ
อืม ค่ะ อืม เหมือนพยายามที่ให้เหมือนคน คนรอบตัวของคุณรู้สึกว่า คุณอยู่ในสายตาของเรานะ คุณมีคุณค่า มี มีความหมายสำหรับเราเหมือนกันนะ
ใช่ครับ อือ ถูกต้องครับ คือเราก็ต้องคอยสัง เกตเนาะว่าแบบ เพื่อน เพื่อนร่วมทีมเราอะเป็นยังไง แบบเขาดูแปลกแยกออกไป อะไรคือเหตุผล? อย่างเงี้ยครับ เราก็จะได้ เราอาจจะมีวิธีการถามเขาเล็ก ๆ ว่าแบบ เออ วันนี้เป็นยังไงบ้าง เออ มีอะไรให้ช่วยไหม เพราะว่าพี่ในทีม ก็แบบพร้อมช่วยเสมอนะ อะไรอย่างเงี้ย ติดขัดตรงไหนหรือเปล่า คือ คือมันเป็นคำพูดเล็ก ๆ อะ แต่มัน คำเหล่าเนี้ยครับ มัน มัน มันรู้สึกว่า มันส่งผลจริง ๆ นะ กับ กับความรู้สึกของคนคนหนึ่งอะ ใช่เลยครับ
อา อืม อืม ก็คือนอกจากดึงตัวเอง ค่ะ ก็คือนอกจากดึงตัวเอง ข เข้าไปอยู่ใน พื้นที่ พื้นที่หนึ่งแล้ว ก็เหมือนเราก็ดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แล้วเราก็เหมือนต้องพูดให้กำลังใจเขาด้วยว่า เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้เหมือนกัน